नहीं, बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ, क्योंकि यात्रा एक ऐसी चीज़ होती है, जहाँ पे इंसान को बड़ा अच्छे अनुभव होते हैं, बड़ी अच्छी खुशी मिलती है उसको। जैसे मैं अभी एक यात्रा पे गया हुआ था, उज्जैन में दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पर मैंने देखा कि उम, मतलब जो ट्रेन है, ओस जो मैदानों से गुज़र रही है, खेतों से गुज़र रही है, और पेड़ पेड़ आ रहे हैं, तो एक एक बड़ी अच्छी फ़ीलिंग होती है, और जब मैं स्टेशन पे उतरा हूँ, इन द मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय, तो मैंने देखा कि वहाँ पर 2 पेड़ लगे हुए हैं, जिन पे कम से कम, नहीं तो मैं समझता हूँ कि हज़ारों तोते बैठे होंगे।
जी। जी। जी। जी। जी। हाँ। जी। हाँ। अरे! अच्छा। जी।
और उनको देख के मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ कि वाक़ई में, मतलब ये चीज़ तो मैंने पहली बार देखी कि इतनी बड़ी संख्या में तोते, मतलब पहले तो मैं उसमें आ गया कि ये पत्तियाँ हैं, कि तोते हैं? क्योंकि कलर एक ही है दोनों का।
अच्छा। अच्छा।
और फिर मैंने उनको उड़ते हुए देखा, इधर इस डाली से उस डाली पे, इस डाली से उस डाली पे। एक झुंड टाइप का, बिल्कुल, 100-100 डेढ़ 150 के झुंड में, जो है, उड़ रहे हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा अनुभव था, एक प्रकृति का, एक नेचर का इतना अच्छा अनुभव था कि जिसको मैं समझता हूँ कि मैं कभी भुला भी नहीं पाऊँगा। आप बताएँ आपका कोई अनुभव?
अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। जी। जी, जी, मुझे मतलब आपका अनुभव सुनकर बहुत मतलब खुशी हो रही है। मतलब मुझे भी अनु मतलब ऐसा अनुभव करने का मतलब इच्छा हो रही है। मतलब इतने सारे तोते देखना और जब अ, मतलब सुबह के टाइम पे। मतलब हमने तो कौवे देखे थे इतने सारे, बस, और चिड़ियाएँ देखी थीं। लेकिन तोते इतने सारे झुंड में मतलब बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको।
जी, जी, जी, जी। हाँ। <laughs> जी, जी, जी, जी। हाँ, ये मतलब वाक़ई में एक अनोखा अनुभव था। मतलब कि जिसको अ, मतलब हम-आप कल्पना नहीं कर सकते, वो चीज़ हमको साक्षात दिख रही है। तो ओ, वो वो बड़ा एक त कहना चाहिए कि दिल को एक बिल्कुल छू जाने वाली चीज़ होती है, बिल्कुल यादगार चीज़ बन जाती है कि उसको हम कभी भूल भी नहीं सकते हैं।
हाँ। अच्छा, सही है। हाँ। जी। जी, जी। जी। बिल्कुल।
और बताएँ। स